Sì.
Che se uno non ha non ha la voglia di imparare qualcosa, può stare delle giorno e notte sui libri e cose che ehm, non è che poi alla fine o il risultato si ha otterrà un gran risultat no?
Uhm, s s non cambia niente, quindi, se la persona non ha motivazione, non ha curiosità, non eh, è un po' più difficile imparare, se non si ha la motivazione, ovviamente.
A qualcosina può cambiare, ma ma mica tan eh certo, se la persona non è Eh, assolutamente, assolutamente. No, è importante quello, ma quello dovrebbe partire da dalla scuola, dalla famiglia, dall'educazione. Oggi purtroppo, si v si vive anche io vivo in un piccolo centro. Vedo che ci sono ancora dei giovani, giovani, che vedo che le famiglie sono famiglie, purtroppo, che non è che hanno molta capacità di stimolare questi giovani. E quindi, poi, magari qualcuno capita a scuola coi compagni, con m eh, e può uhm, può attingere, e e c da quello partire. Certo che b bambini che che nes nascono in famiglie, che sono molto limitate culturalmente, così e code purtroppo, eh, eh, diventa eh, diven diventa difficile.
Mh, mh. Quindi Purtroppo è difficile, sì. Sì, e ovviamente per i per imparare delle delle competenze nuove, bisogna assolutamente avere la motivazione, la curiosità e anche il l il esatto, esatto. Perché altrimenti è difficile è molto facile poi perdersi, no, non andare avanti in questa cosa. Eh, ve ma guarda, io ti ringrazio perché mi hai dato dele delle, mhmm, dei bei momenti per pensare e ragionare su questo tema. Grazie de bella conversazione, ti ringrazio.
E devi anche essere in un ambiente in un ambiente che ti che ti stimola, eh, se no eh! Certo. Eh, certo. Eh. No, no. Ringrazio io te c di avermi ascoltata, è è un piacere, comunque parlare per me ar parlare di questi argomenti a me piace molto. Ti ringrazio.
Un piacere. M bene, grazie a te.